Entendi perfeitamente, é, eu tô eu tô entendendo, né, meio que, foi é mais um desabafo, mesmo, da da tua parte, em ver que essas pessoas elas ficam com essa com essa comparação, mesmo, que é muito boba, né, pode ser pode ter uma diferença em relação ao Brasil. Mas como você está falando, pra quem mora aí é é tudo muito normal, o o acesso é fácil, isso também na Europa tem um pouco disso, né, o custo o dinheiro acaba sendo, eh, maior do que o dinheiro no Brasil, então, mesmo que não seja muito, você consegue comprar carro, o celular também é mais barato. Então, assim, é uma questão de
Né? Total, né? É muito boba.
talvez ser sincera com essa pessoa, né, não sei se vale a pena você
Ai, às vezes eu eu se olha, eh, ontem, assim, <chuckles> a eh eu eu olhei pra cara do meu marido, ele ficou tão, assim, tipo
falar com ela.
O oi, né, que que tem a ver, né, uma coisa com a outra, enfim.
É. Você fica meio sem sem palavra, né, depois de uma situação dessa.
Nossa, né, porque, eh, é a mesma coisa, né, você vai encontrar um amigo, você fala: Oi, tudo bem? Nossa, como você está careca, como você está gordo", tipo, nossa, que ridículo, né, mas enfim.
Sim, sim. Exatamente, exatamente. Talvez seja uma que
Eh, é um desabafo mesmo, da porque eu fico chocada, eh, ainda, como o brasileiro, mesmo vivendo aqui, ele tem essa essa necessidade de ser o que ele não é, ter o que ele não pode pagar, sabe, é meio por aí.
Com certeza. É com certeza. Mas olha, então, não sei se é o caso de você ser direto, né, com essa pessoa, ou se você acha melhor deixar pra lá. É, mas <chuckles> mas então, assim, olha: parabéns pela pela compra. Eh, independentemente de qualquer coisa, é pre é necessário esforço, trabalho e dinheiro pra comprar tudo, né. Então, parabéns aí pra vocês por terem conseguido esse carro. E aí, eu vou estar por aqui, então, querendo falar qualquer outra coisa, ou outro desabafo, eu estou por aqui tá? Foi um prazer.
<clicks tongue> Ai nem vale a pena. Finge demência. <laughs> Obrigada, na <laughs> É, claro. Perfeito. Muito obrigada, tchau, tchau.
Até mais, então, tchau tchau.

Não, são pessoas são pessoas que estão que a gente conhece já há muitos anos, né. São pessoas que estão aqui há vinte e poucos anos, ah, já têm até a cidadania americana, assim. Eh, eh eles já deveriam ter virado a chave, sabe. Eu não sei também se eles comentam isso porque porque a gente acabou de chegar, então, ah
Uhum. Sim. É, foi Mas você acha que foi num tom de brincadeira ou foi em um tom sério?
Ai não sei, não sei te dizer ah foi aquela brincadeira idiota, sabe?
E é porque mesmo É, mesmo de brincadeira, parando para pensar, foi meio fora do tom, né. E pode ser que no no sentido ali tenha uma um um sentido ruim, né. Não não seria o momento de brincadeira, porque é novo, é a primeira vez
É. É, desa não, nossa, super desnecessário. Nossa, sup a gente está super feliz com o nosso carro, nosso carro é super bacana. É totalmente fora do tom né, nossa nem falou nem falou bom dia, né, boa tarde direito, né.
Exatamente, foi fora do tom, é isso. Aham. Você exatamente, é. Se é amigo, você chega com um negócio novo, você tá esperando um um parabéns, né, poxa que legal. Então, eu entendi essa parte. E talvez então você esteja, mais é meio que talvez, decepcionada com a atitude, né.
Totalmente.
Dessa dessa pessoa e aí por isso que é mas, assim, ah, agora você tá tá triste não triste mas decepcionada com com o que foi dito. É.
Totalmente. Decepcionada é a palavra, porque eu não esperava, né, assim, pessoas que estão aqui há tanto tempo eles sabem que assim, ah <clicks tongue> Eh, por exemplo eu vou te dar um exemplo bobo, tá? Outro dia eu encontrei no supermercado
Uhum.